Ho capito, ma quindi, errori tipo, appun cioè proprio che mhmm, non so, l'artista <chuckles> si inceppa un attimino oppure mhmm, ho capito.
Esattamente. Lo rende tutto più vero. Lo rende tutto più vivo. Il
Ah, quindi dice anche eventuali disguidi tecnici de <chuckles> nella musica che non par <chuckles>
A me piacciono a me piacciono <chuckles> tantissimo quando c'è, ehm, il piccolo ehm, l'artista che inciampa, piuttosto che la parola sbagliata, piuttosto che a me è una cosa che piace veramente, veramente tanto, perché rende l'artista molto più vero.
Ah! Ah, capito. Certo, sì, di ehm, dici, rispetto alla versione registrata, che, ovviamente, chissà, anzi, quante volte è stata registrata, prima magari di rilasciarla al pubblico, no, quindi perfezionata, ehm, in tutti gli aspetti.
Esattamente. C'è stata un'occasione sola
Mh-mh.
in cui sono stata delusissima, ma veramente delusa, delusa, ma delusa in un modo che
Ah. Urca, <chuckles> inimmaginabile. <chuckles>
inimmaginabile. Ero al concerto di Eric Clapton.
Mh-mh, okay.
E se poco poco, uno conosce la discografia di Eric Clapton, sa perfettamente, che oltre a canzoni come "Cocaine", come "Tears in Heaven", come e 1 dei suoi cavalli di battaglia è "Layla".
Mh, okay.
E "Layla" da cosa si riconosce? "Layla" si riconosce dall'intro con la chitarra elettrica.
Mh, okay, che è caratteristico del pezzo e e quindi, logicamente, te l'aspettavi, no, da da come la stai dicendo. <chuckles>
Che è caratteristico del pezzo. Cosa ha ben pensato di fare, il signor Clapton? Che io sarei andata a picchiettargli la spalla e gli avrei detto: "Scusi, signor Clapton, <chuckles> non ci siamo capiti, <chuckles> io son venuta apposta, <chuckles> per sentire "Layla" con il giro di chitarra elettrica." E il signor Clapton ha ben pensato di farmela con la chitarra classica.
<chuckles> In che senso? <chuckles> Sì.

Mh, ho capito.
Ovvero, è una cosa che io normalmente apprezzo, il fatto che decidano di, ehm, dare, una n svolta differente a 1 delle loro canzoni, apposta per quel concerto, perché vuol dire che l'artista, ha effettivamente pensato a qualcosa di diverso, da regalare al suo pubblico
Mh. Esatto, perché appunto non è neanche registrata così, quindi, quello è veramente un inedito, solo per i presenti, diciamo.
Ed è una cosa bellissima, ed è davvero una cosa bellissima, una cosa che l'artista, regala davvero al suo pubblico.
Mh-mh. Certo.
Ehm, quando l'artista lo fa con un cavallo di battaglia, come è potuto essere "Layla" per Eric Clapton, ma potrebbe essere stato benissimo, ehm
Mh.
<smacks lips> Tipo "Born in the USA" di Bruce Springsteen. Se Bruce Springsteen, quando sono andata a sentirlo a Monza mi avesse fatto "Born in the USA" col chitarrino, unplugged
Qualcos'alt Sì, dim Sì. <chuckles> <chuckles> <chuckles> Pure lì, <chuckles> il finimondo.
pure lì, c'era da ficcargli la spalletta anche al signor Springsteen, e dirgli: "Scusi, dov'è la chita dov'è la chitarra? Cosa cosa stiamo facendo qua?"
<chuckles> Certo, okay, ho capito. Quindi dici, ci sono certi pezzi che sono veramente dei must, nel senso, io sono cresciuta con quelli così e quello voglio sentire, non accetto mhmm, okay.
Esattamente. Esattamente. Poi, le versioni differenti sono apprezzabilissime, anzi, come ti ho detto prima, io li considero tutti dei regali, che gli artisti fanno
certo, sì.